Ja, äh, ja, ja. Also wir sind gekommen zu dieser Kirche, die war auch wirklich, wirklich schön. Wir sind dann weitergelaufen, und dann kam der erste Haken. Wir haben dieses Steinobjekt, was er s besichtigen wollte, erst im 3. Anlauf gefunden.
Mhm. Ja gut, aber ihr habt's gefunden. Das ist ja schon mal so eine Karte ist gar nicht so schlecht offensichtlich. <chuckles>
Also einige Pausen später und mit sehr starkem Zeitverzug haben wir diesen Stein, der mich jetzt wenig beeindruckt hat, gefunden. Nein.
Aha. Hat dich nicht beeindruckt? Warum nicht?
Also, er hat das so schön erzählt und mit Begeisterung, und ich habe das dann gesehen, und es war jetzt nicht wirklich meins. Für mich war das 'n Stein. Er war groß er war groß, aber ich konnte diesem Stein nichts anderes abgewinnen wie, dass er richtig groß war.
Ja, du auch. Aber es war doch der mit den Höhlen, oder?
Ne, ne, das war jetzt noch 'n anderer davor. Das war noch der hatte irgendwie 'ne spezielle Formung, der hätte aussehen sollen wie 'n wie ein geschnitztes Pferd, aber
Ach, okay, ah, ach so, dann. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, ihr habt auch noch noch zusätzlich noch einen einen bestimmten Stein eine Steinformation gesucht, und die sollte na ähnlich 'nem Pferd ähneln. Ah, okay, jedenfalls war das 'n großes Ding, aber nix Spannendes, und wir haben auch lange gebraucht, um ihn zu finden.
ich hab dies Ja ja, ja ja. Genau. Ja, also er war begeistert er war begeistert, hat dann erstmal Fotos gemacht und hat sich gefreut und ich stand da: „Was ist das denn?“
<laughs> Okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay, Stimmung down.
Ja, und dann war die Stimmung gedrückt. Wir sind dann weiter, dieses Stein dieses Steinhaus hatten wir auch noch gesehen und da war dann das Ding war gesperrt. Also, wir haben von außen gucken können, aber es war Zutrittsverbot wegen Einsturzgefahr.
Ja, ich merke es. Mhm. Ach. Mhm. Ach, du lieber Himmel.

Es ist beeindruckend gewesen. Also, es hatte sogar Glasscheiben. Also, es ist wirklich 'n Fels gewesen, wahnsinnig toll. Ich habe die Bilder im Internet dann später gegoogelt. Es sind richtige Zimmer, richtige Zimmer. Wir
<laughs> Mhm. Ah, da konntest du dann auch sehen, wie's drinnen ist sozusagen.
Ja, ja, aber wir standen an einer Baustelle. Es war gesperrt und du hast nur den Blick drauf gehabt. Es ist wirklich beeindruckend, aber na ja, ähm, man hält sich dann halt auch an die Einsturzgefahr und es war dann eher traurig, dass dass man so was nicht besichtigen kann. Ja, und dann ging es halt zurück, ähm
Ja, ja, ja. Ja, Ja, vorsichtig sein. Ja. Ja, jetzt wie viel Uhr war's denn? Du hast ja gesagt, ihr habt schon ganz schön viel Zeit verloren gehabt auf eurem Weg und ihr habt eu ja im Prinzip auch immer wieder Pausen dann gemacht und habt euch ja die Sachen angeschaut. Wie viel Uhr war's denn jetzt ungefähr?
Hm, also Sonnenuntergang war so gegen 20:00 und es war dann so, puh, etwa etwa 17:30, wie wir auf den Heimweg also den Heimweg angetretet haben.
Mhm. Und das war dann qu halbe Strecke quasi, oder?
Ja, so ungefähr, ungefähr. Allerdings haben wir es geschafft, in die falsche Richtung zu laufen. <chuckles> Und wir sind ich ich sagte dann noch irgendwann sagte ich: „Hier waren wir noch nicht.“ „Doch, doch, doch, wir waren schon hier. Meine Karte, meine Karte ist gut.“ Ich sage, „ich bin ruhig“.
Oh. Mhm. <laughs> Meine Karte. 'N Kompass hattet ihr nicht dabei?
Nein, äh, nein, ne nein ein gar nicht. Und dann sind wir ich habe dann ich habe dann gesagt: „Guck mal, wenn wir da vorne weiterlaufen, ist 'ne Lichtung, dann kommen wir in irgendeine Ortschaft.“ „Nein, ich weiß, wo es langgeht“. Und dann ist halt das Schlimmste passiert überhaupt, wir sind immer weiter in den Wald hinein und dann war's eben schon dann war es eben halt schon so 19:30 und kurz vor Sonnenuntergang und wir waren weg von jeglicher Zivilisation.
Nein. Mhm. Aha. Ach, du lieber Himmel. Und es wurde dunkel. Oh Gott.

Und nirgendwo Zivilisation, also in weiter Ferne, überall nur Wald und Wiese und zum Glück halt diese Straße, und ich habe halt gesagt: „Komm, lass uns jetzt einfach rechts die Straße langlaufen.“ Irgendwann
Kein Licht. Puh. Mhm, aber auch 'ne fifty-fifty Geschichte, oder? Du hast gesagt, also jetzt irgend du hattest keinen Grund, warum du jetzt nach rechts bist, war einfach Intuition.
Ne, es e es ist 'ne Straße, und irgendwann am Ende der Straße kommt 'ne neue Straße oder 'n Wohngebiet. Und ich habe gewusst: „Wie egal wie viele Straßen jetzt noch kommen. <chuckles> Also
Ja, ja. Irgendwas muss kommen. <chuckles> Irgendwann kommen wir an. Alle Wege führen nach Rom sozusagen.
und wenn wir auf der Autobahn landen, ähm, diese Straße wird nicht enden.“ Weil das war dann schon es war schon klar, das ist 'ne richtige Straße, das ist kein Feldweg, der endet. Und dann sind wir da bestimmt noch mal 7, 8 Kilometer gelaufen, bis wir wirklich
Ja. <laughs> Mhm. Mhm. Okay. Okay. Wahnsinn. Das heißt also noch 1, 2 Stunden wahrscheinlich.
Und kein einziges Auto. Also, das ist auch also, dann waren wir in 'nem Ort und die hatten 'ne Tankstelle, die noch geöffnet hatte, so kurz vor 22:00 Uhr.
Oh Gott. Mhm. Mhm. Ui, ui, ui.
Ja, und da haben wir uns 'n Taxi gerufen, und das Lustige war, dass wir wirklich extrem weit weg waren. Also so 17, 18 Kilometer waren wir dann weg von dem Parkplatz, zu dem wir wollten.
Nein. Ja ihr müsst ja da so völlig falsch gelaufen sein.
Ja, aber wirklich komplett die falsche Richtung und das konsequent und auch irgend
Und das konse ja, ich wollt grad sagen, und das mit aller Konsequenz, also so richtig mit Absicht. Mein Gott. Wahnsinn.
Ja, und dann noch die falsche Himmelsrichtung durch 'n Wald, und das ist dann also ich habe dann auch gesagt, also äh, Na ja, <chuckles> nein. <laughs> Ne, also nicht ganz, aber das ist tatsächlich so 'n einschneidendes Erlebnis gewesen, weil er hat dann einfach nicht davon loslassen wollen, dass er eigentlich den Weg gewusst hätte theoretisch u und dass er keine Fehler gemacht hat. Und ich habe dann gesagt wir haben uns dann die Taxifahrt geteilt und die war also, es ist schon 'n Betrag gewesen, dann habe ich gesagt: „Das ist jetzt die Strafe, und ich möchte jetzt über das Thema nicht mehr reden“, aber er hat so weiter geredet, und natürlich dann 2 Tage später war ich richtig krank.
Oh je. Oh je. Seid ihr noch Freunde? Ne. <laughs> Ich verstehe. Das war's sozusagen mit der Freundschaft. Ja. Ja. Na klar. Ja. Ja, ja, ja.